Naku, parehas pala tayo. Ako naman ang pinagkaiba ko sa'yo yung asawa mo mahaba ang buhok at naglalagay pa ng moisturizer sa buha sa buhok, sa'kin naman mas yung asawa ko, eh, mas maselan pa sa'kin pagdating sa ganiyang skincare at pag-aalaga sa sarili.
Mm. Mm. O Mm. Oo, oo.
Sa totoo lang yung asawa ko napakahilig mag-ayos sa mukha nag, ah, nag-to-toner, nag, ah, nagfe-face cream, nagse-serum. nagmo-moisturizer, nagre-retinol. <chuckles> Kumbaga
Oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo, oo, oo, ay, gano'n talaga.
oo, kumbaga yung maliliit na bagay na gusto niya na sinusuportahan ko siya, sige. Kunyari lalabas kami, "Wala na tayong sunscreen." Yung mga simpleng gano'ng bagay na alam mong makakapagpasaya sa kanya 'di ba?
'Di ba? Mm. Oo. Oo. Oo, oo. Oo, ayan nabanggit mo na rin lang yan 'di ba nga, 'yun nga 'di ba sinasabi na siyempre may pagkakaiba tayo. Kumbaga alam mo yung simpleng pagtanggap, na kung, sino or kung
Mm. Tama, tama. Hmm. Mm.
yung parang pagkakaiba ng paano mo siya nakilala nung hindi pa kayo mag-asawa sa ngayon 'di ba? Kumbaga accept le acceptance lang din, eh, 'tsaka pag-intindi 'di ba, pa kumbaga pagtanggap at pag-intindi, 'yun ang importante din talaga, eh, 'di ba? 'Tsaka kumbaga yung mga simpleng bagay na 'yan talaga, magiging road na to ano, eh, para maging masaya yung relasyon natin, eh.
Oo, tama. Tama yan. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, 'saka ano, ah, maidagdag ko lang, ah, yung maliliit na bagay yung mga kaya ang kahalagahan niyan para tumagal 'saka lumalim yung pagmamahal, kasi lahat ng maliliit na bagay kung hindi mo papansinin lalaki at lalaki rin yan 'di ba? Lahat nagsisimula sa maliit so kung may problema kayo, na simpleng bagay, kunyari problema mo is yung ang baho ng hininga niya, 'di ba? Tapos halimbawa lang naman 'di ba? Tapos hindi mo sinasabi kasi sa paningin mo maliit na bagay lang naman at kaya na munang intindihin, paano kung dumating sa punto na talagang, ma-realize mo sa sarili mo na, "Hindi ko kaya 'to kasi ganito siya, hindi siya maalaga sa sarili niya." Lumala na 'di ba, tapos kunyari, kapag ga gaya ng maliit na bagay na, "Hindi naman siya nag-a-I love you sa'kin." Pero nararamdaman mong mahal mo siya pero dahil ikaw yan at mayro'n kang sariling damdamin na gusto mong nakakarinig ng salitang mga gano'n
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, oo, oo. Mm. <laughs> Oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Na lumala na, 'di ba? Mm, mm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo, oo. May sarili ka expectation 'di ba?
lalaki oo, yung maliliit na bagay na yan lalaki at lalaki yan kaya dapat, maliliit na bagay na yan pinag-uusapan na para, <swallows> lalo kayong tumagal 'saka lalong lumalim yung pagmamahalan niyong dalawa 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Oo, kumbaga, open communication.
Mm, mm, tama. 'Saka, sa panahon ngayon ang hirap na talaga ng budget kaya, kumbaga tayo bilang mga may mga asawa at anak na din, kumbaga ang priority natin siyempre hindi naman na yung paglabas-labas at pagbibigay ng regalo 'di ba?
Mm, mm. Oo. Oo. Oo, oo. Mm, mm.
Kumbaga, sa ating mag-aasawa ngayon sa panahon ngayon ang kumbaga ang maibibigay natin at parang maparamdam natin yung pagmamahal natin sa isa't isa, eh, galing din tama talaga sa mga simpleng bagay.
Mm. Mm. Mm.